Ya, açıkçası son zamanlarda bir şey fark ettim. Ya, her defasında böyle aynı döngüye girdiğimi fark ediyorum ve bu, beni gerçekten yı eee, yıprat yıpratıyor böyle. Eee, şu an kış mevsimindeyiz, eee, diyete başlıyorum. İlk birkaç gün çok motive oluyorum. Kendimi düzenli hissediyorum ama sonra birden motivasyonum düşüyor. İii, bazen de işten yorgun geliyorum. İşte, "Bugünlük bozsam ne olur?" deyip böyle bırakıyorum. Araya, işte, abur cuburlar, işte, eee, jelibonlar, eee, işte, eee, küçük atıştırmalıklar derken sonra da suçluluk duygusuyla tamamen, eee, vazgeçiyorum ve bu döngü beni cidden hem mental olarak yoruyor hem de kendime olan güvenimi de azaltıyor. Artık gerçekten, yani, nereden, eee, başlayacağını bilmiyorum ve bu konuda da, eee, sen seninle bir konuşayım dedim. Eee, sence nerelerden başlayabilirim?
Tamam. Hıı. Anladım. Hı hı. Tabii ki. Haklısın. Tabii. Öncelikle, eee, teşekkür ediyorum kendini bana açtığın için. Sadece şunu merak ediyorum, eee, bu, eee, diyeti, eee, kilo vermek amacıyla mı yapıyorsun yoksa sağlık, eee, problemi var ve, hani, diyet yapmak zorunda mısın?
Ne demek. Hı hı. Ya, aslında kısa vadede, eee, daha hafif hissetmek için yapıyorum. Şu anda, eee, birkaç kilo fazlam var. Iıı, tabii, iii, daha da enerjik olmak istiyorum ama uzun vadede, böyle, bakıldığında, böyle, bir yağ oranımı düşürmek, kendimi, böyle, da ayna karşısında daha fit görmek istiyorum. Eee, en büyük problemim de sanırım sabırlı değilim bu konuda ve, eee, diyet bozarak, hani, spor yapsam da, eee, diyeti yapamadığım için bir ilerleme kat edemiyorum maalesef.
Hı hı. Doğru. Hıı. Anladım. Eee, bu konuda moralini bence hiç, eee, yani, bozma çünkü, eee, diyet, eee, yapmak isteyip de, eee, hani, bunu devam ettiremeyen ve bozan, eee, gerçekten çok, eee, kişi var, çok yaygın bir şey bu. Emm, çünkü, hani, yeni bir şeye hevesle başlıyorsun ve sonrasında tabii ki motivasyonun, emm, hızlıca düşüyor. Eee, bu herkesin yaşadığı, eee, bir durum, eee, yani, dayanamıyorsan da özellikle tatlıya, abur cubura, e, tabii ki, eee, insan çok id irade gösteremiyor. Emm, sana şunu sormak istiyorum, hiç, eee, aç karnına markete gidiyor musun?
Teşekkür ederim. Doğru. Hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Maalesef. Ya, aç karnına markete gidiyorum, belki de <chuckles> en büyük yaptığım hatalardan biri de o. Çünkü o açmak eee, aç karnına markete gidince önüme ne görürsem alıyorum, yani, tabiri caizse. Ve, eee, bunun ucu sınırı yok galiba. Ki, işte, özellikle abur cubura, eee, elim uzanıyor. Ki, işte, eee, o anda da, eee, kendimce Hı hı.
İşte. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Yani, eee, bir insan
Kendimce de pişman hissediyorum, evet.
Bir ins Evet öyle. Yani, bir insan ke e markete, eee, aç karnına gittiğinde, eee, direkt, eee, karnını doyurmak için böyle direkt abur cuburlara, eee, gözü dönüyor, yani, hemen abur cubur almak istiyor, eee, ve, eee, daha eve gelmeden belki de, eee, hemen böyle, eee, tırtıklamaya başlıyorsun bile, eee, paketlerden. O yüzden, eee, be benim, eee, sana ö sorduğum, eee, direkt, hani, aç karnına markete, eee, gitme durumundu. Eee, öncelikle bunu, eee, ortadan, eee, kaldırman, senin, eee, diyete, emm, başlamanda ve devam etmende büyük önem sağlayacak. Yani, evinde abur cubur olmazsa, eee, yiyemezsin. <chuckles>
Doğru. Kesinlikle. Hı hı. Anladım. Hı hı. Ya, evet, eee, abur cuburu olabildiğince azaltmaya çalışıyorum ama hayatta da, ııı, dengenin olması eee, nı düşün dengenin olması taraftarıyım. Yani, e, tamam belki, iii, insanız, şekere ihtiyacımız da oluyor bazen, eee, ama tabii, eee, 1 paket şeker yerine, işte, olabildiğince bunu minimalize edersem belki bir şekilde yarayabilir. Yani, karbonhidrattan tut, eee, işte, protein, aaa, yeri geldiğinde az da olsa belki şekeri, eee, azaltabilirsem bu bağlamda belki, eee, benim işime yarayabilir. Ama senin dediğin gibi evet, eee, ortadan kaldırsam, özellikle de aç karnına markete gitmesem, eee, kesinlikle çok daha iyi olacak. Peki, başka neler yapabilirim?
Tabii ki. Haklısın. Kesinlikle. Emm, şimdi aklıma da şu soru geldi aslında. Biraz rutininden bahsedebilir misin bana? Yani, eee, çok hızlı, pratik bir şekilde mi yemek, eee, hazırlıyorsun kendine ya da böyle sağlıklı yiyecekler hazırlayıp, eee, hani, çalışıyorsan hazırda varsa hemen onu çıkarıp mı yersin? Hani, rutinin nasıl? Yemek yeme, eee, zamanların nasıl? Bunlardan biraz bahseder misin?
Hı hı. Ya, genel Tabii ki. Genellikle, yani, pratik yemek yapmaya çalışıyorum. Çünkü, eee, işte özellikle yoğun bir gün geçirince, eee, akşam eve geldiğimde yemek hazırlamak, hatta sağlıklı seçim yapmak gerçekten güç oluyor. O yüzden o yorgunluk anında motivasyonum da bozuluyor. O yüzden, yani, eee, fırında hazırlanabilecek ya da, işte, böyle pratik, eee, hazır, eee, bulunan, eee, yemekleri yapıyorum ama tabii ki de, eee, makro falan, eee, ölçmediğim için veya, işte, besin değerlerine tam bakmadığım için, eee, içeriğinden de aslında şikayetçiyim. Eee, veya, hani, eee, tam olarak ne kazandığımı bilmediğimden dolayı da, eee, hızlı kilo alıp verebiliyorum bu bağlamda.
Elbette. Ne güzel. Hı hı. Hıı. Anladım. Eee, şu yüzden sordum; hani, vakti yoksa bir insanın, eee, hemen, eee, bi bir, "8 dakika makarna haşlayayım da ben bunu yiyeyim" deyip de çok fazla karbonhidrat, eee, ağırlıklı beslenenler, eee, olabiliyor. Eee, zamanı olmadığı için, eee, böyle, eee, mmm, protein ağırlıklı, eee, beslenemeyip, eee, daha çok, eee, hani, şekere, karbonhidrata yönelenler oluyor. O yüzden sordum. Eee, şimdi senin anlattığın şeye, eee, hani, dedin ya böyle "Tam ölçemiyorum, ne yediğimi bilmiyorum" diye, aslında, eee, bunlarla alakalı çok güzel programlar var. Telefona yüklediğinde, emm, hani, ııı, tabağına koyduğun, eee, besinin fotoğrafını çekip, eee, telefonda, eee, ep aplikasyonu yüklüyorsun ve, eee, o sana, eee, kalorisine kadar söylüyor, biliyor musun? Yani, hani, emm, o gördüğü nasıl bir artık, eee, hi altyapısı varsa, eee, hani, ek olarak, eee, "Şunu da yiyebilirsin, bunu da yiyebilirsin" ya da "Biraz fazla, eee, bu biraz, eee, porsiyonunu azalta gib azaltabilirsin" gibi, eee, yorumlar da, eee, ekliyorlar ve onu görebiliyorsun. Bu, eee, senin için çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ne dersin?
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Harika. Hı hı. Hı hı. A! harika. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet, açıkçası bunu denememiştim daha önceden. Hani, belki de denersem, eee, bu aplikasyonu, eee, indirip, işte, makro değerlerini ölçen, işte, fotoğraflayıp, eee, ne kadar, eee, karbonhidrat içerdiği, ne kadar protein gibi besin değerlerini içeren tahmini de olsa aşağı yukarı, eee, ne yediğimi de, eee, bilmiş olabilirim. Hani, eee, bü bu güzel bir fikir gerçekten, uygulanabilir. Peki, mesela, eee, diyet konusunda gerçekten zorlanıyorum. Hani, eee, şu anda kış ayındayız, eee, biliyorum, hani, ki, eee, şu anda s e soğuk, eee, bir ülkede yaşıyorum. Eee, insanlar, eee, kış ayında az hareket ediyor. Eee, bakıldığında ben de evden çalışıyorum. Hani, eee, böyle günlük rutinime, hani, mesela tamam, spor yapıyorum ama, eee, yani, çok fazla da hareket edemiyorum mesela kışın. Bunun için mesela, eee, neler ekleyebilirim, eee, yi diyetin yanında mesela spor konusunda olsun ya da bu, günlük rutinim eee, me? Hı hı.
Tabii. Süper! I hı. Sevindim. Doğru. Hı hı. Anlıyorum. Evet, haklısın. Tabii. Eee, şimdi e, dış tabii ki kış ayı olduğu için insanda biraz, eee, böyle bir karamsarlık da oluyor, yani, hani, bir üşengeçlik de oluyor, soğuğa çıkmak istemiyor insan ve, hani, spor, yürüyüşlere biraz ara vermiş oluyor. Bunun için evde, eee, çok güzel, eee, videolar izleyebilirsin. Yani, evde egzersizlerine, eee, devam edebilirsin. Eee, hani, küçük bir mat alıp böyle, eee, sevdiğin bir, eee, şarkı, hareketli bir şarkı, eee, açıp, sen k motivasyonunu yüksek, eee, tutacak, enerjini yüksek tutacak bir şarkıyla, eee, videodaki, eee, kişilere, eee, katılıp, eee, egzersizlerine devam edebilirsin. Bence buradaki en önemli şey, eee, s kendine sık sık, eee, bunun neden, eee, önemli olduğunu hatırlatmak olacak. Bu motivasyonunu, emm, besleyebilir aslında senin. Hani, küçük bir not, eee, hani, buzdolabına, böyle, iliştirdiğin bir hatırlatma, hani, kendine söylediğin birkaç bir şey, eee, hani, "Yapabilirsin, edebilirsin!" gibi, çünkü ben inanıyorum, sen, eee, başarabilirsin bunu. Eee, hani, in telefonuna indireceğin aplikasyonla ve evde devam edeceğin egzersizlerle çok kısa zamanda gerçekten, eee, hani, vücudundaki bu farkı gözle görülebilir bir şekilde fark edeceksin.
Evet. Doğru. Hıı. Harika. Hı hı. Çok güz Hı hı. Anla Hıı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet, eee, teşekkür ederim. Cidden bunlar, eee, ve verdiğin öneriler kulağa çok uygulanabilir geliyor. Özellikle, işte, bu, eee, mat alıp, eee, evde spor yapma fikri açıkçası hoşuma gitti. Eee, ki de, eee, bir de, eee, aplikasyonla birlikte, eee, ya makro değerlerini ölçebilirim. Peki, mesela diyet konusuna geri dönecek olursam mesela, eee, evde yemek yapmakta zorlanıyorum, özellikle yoğun, eee, yemek, eee, işte, yoğun, eee, iş, eee, temposundan sonra, eee, yemek konusunda zorlanıyorum. Mesela, eee, catering firmaları var. Catering firmalarının, ııı, böyle, işte, aylık, eee, mesela 2.000 kalori veya, işte, belli bir kaloriyle, eee, yaptıkları, böyle, beslenme programları oluyor. Sence bunu denemeli miyim? Hani, belki, eee, işte, bir nebze de olsun, hani, başlangıç için, eee, bir beni motive edebilir, eee, diyet konusunda. Hı hı. Eee, bu sence mantıklı bir, eee, hareket olur mu? Ne düşünüyorsun?
Ne demek. Harika. Hı hı. Hı hı. Doğru. Doğru. Tabii ki. Eğer, emm, maddi olarak seni zorlamayacaksa tabii ki kalorisini bildiğin, eee, bir yemeği hazır bir şekilde önüne, eee, getiriyorlarsa bunu tüketmek hem zaman anlamında senin için daha avantajlı olacaktır hem de e, ne kadar ne yediğini bileceksin. Ama, eee, maddi olarak seni zorlarsa, eee, sen kendin de yapabilirsin bunu. Eee, bi eee, 1 gününü ayırırsın mesela bir sebze yemeği yaparsın ve onu konserve yapabilirsin ve konserveler de gerçekten çok uzun süre, eee, dayanabiliyor, hani, senin 1 haftanı götürebilecek kadar. Eee, uygun olduğun bir anda konserve yaparak, eee, hazır bir, eee, yemek, eee, hani, uygun olmadığın bir zamanda hemen açıp tüketebilirsin, ne dersin?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Doğru. Evet, mantıklı geliyor. Bir de kendim yemek yaparsam da belki onu, işte, haftalık bir, eee, öğüne bölerek, işte, eee, 1 haftada belki de belli günlerce, işte, ya da günlerce tüketebilirim. Bu fikir de aklıma geldi şu anda. Çok teşekkür ederim, verdiğin tavsiyeler için. Hepsi uygulanabilir. Elimden geldiğince de uygulamaya çalışacağım. Eee, seninle konuşmak gerçekten iyi geldi diyet konusunda. Eee, umarım da en kısa zamanda motivasyonumu bulabilirim.
Tabii ki. Rica ederim. Harika. Eee, hiç şüphem yok, sana inanıyorum. Eee, bence bu tavsiyelere uyduktan sonra, eee, çok güçlü bir şekilde, mut çok gü gü güçlü bir motivasyonla diyetine devam edeceksin ve kısa zamanda farkı göreceksin. Çok teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için, hoşça kal.
Hoşça kal, görüşmek üzere.